Heu, peut-être oui, je je, moi j'ai pas du tout la physio des noms, c'est c'est terrible, heu <chuckles>
<chuckles>
c'est c'est vraiment horrible, quoi, pour le coup.
Ouais moi, c'est à force de regarder les films, les personnages, heu, tu apprends à les parce que tu es aussi curieux, tu apprends à les à les chercher et tout?
Ah ouais, ouais, bah, je suis pas, heu, je je matte pas non plus des films tous les jours, heu, forcément, heu.
Ouais! Et du coup, qu'est-ce qui t'a marqué, heu, là-dedans. Dessus?
Ah bah, c'est c'est c'est ultra terrifiant, tu es en mode: «Heu, OK, donc, en fait, de base, heu» alors attention, je je spoil, hein. Heu, tu as l'impression que c'était juste une exploration pour essayer de, bah, juste explorer le les confins du du ti oui, non, mais je c'était ironique pour le pour le spoil. Heu, où en gros, tu es, heu, tu es tu es une mission qui est là pour, heu, essayer de récolter des données sur, heu, sur un ennemi et en fait, tu te rends compte que tu es tu as juste été un appât humain, quoi. Tu es tu es en mode: «C'est terrible», heu. Et en plus, je sais pas, enfin, tu sais, l'aspect, heu heu, confiné, heu, la, l le, hem le hem, comment on appelle ça? Heu, l'extrême silence, heu, de le de l'alien, heu, les conduits, c'est oppressant. Je trouve vraiment, c'est tu vois, en plus vu que c'est un vaisseau dans l'espace, bah, tu as pas vraiment d'issue de secours. Tu vois? C'est c'est ça et voilà. Et tu t'y je sais pas, tu tu te contorsionnes un peu quand tu regardes ce film, tu as tu as des s tu as des petites sueurs froides parce que du coup, tu dis: «A n'importe quel coin, heu heu, hors caméra, il est là». Tu vois? Genre, tu te poses plein de questions et c'est vraiment la puissance de de ce film, quoi, tu vois. C'est assez impressionnant.
Mmh mh. Non mais je l'ai vu, hein. <blows air> <laughs> Mmh. Oui. Mouais. Mmh mh. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a pas d'échappatoire, à part, heu, la mort. Mmh. Ouais ouais ouais. Franchement, c'est c'est perturbant à regarder, heu heu, la 1re fois, mais après tu t'y fais au per au, hem au à l'univers. C'est c'est vachement cool. J'adore. Mmh. J'adore j'adore j'adore j'adore. Mmh.
Ah bah, oui forcément. Oui, c'est c'est le but de l'effet de surprise. Et même quand le robot il il se fait démembrer là le tu es en mode: «Heu, i et c'est pas beau». Genre le liquide et tout, tu fais:« »! <chuckles>
<laughs> Non, mais, en fait, s tu tu découvriras p je sais pas si tu as vu les les derniers Aliens? Mais, heu, en gros, hem
Ah non, j'ai vu que le 1er j'ai vu que le 1er.

Ouais. Et il faut pas parler de budget, parce qu'il y a des films, je te promets, heu, ils ont été faits avec, heu, un budget, tu vois, heu heu, dérisoire. Genre, j'ai un film, je me souviens plus du nom, mais c'est un film qui se passe intégralement dans un cercueil avec un mec, qui est enfermé, tu vois?
Quoi? Oui. <chuckles> <chuckles> Oui. Oh punaise, oh ça doit être horrible!
Et le film, il fout les jetons. Ah ouais! Mais il y a rien, de de, justement, il y a pas de décor, il y a enfin si, tu as du décor mais il y a rien, heu, ça va, quoi.
Et heu Moui. Et ça dure 1 heure?
Heu, ça dure ça dure le temps d'un film, ça dure 1 heure 1/2, quoi.
1 heure 1/2? Oh punaise, waouh!
Parce qu'en fait, tu as un contre-la-montre, heu, parce qu'en gros, le mec, il a été, heu, il a été enseveli et il a un peu de réseau et du coup, il essaie de prévenir la police, sauf qu'il sait pas où il est, donc il pendant tout ce temps, ils sont en train de le rechercher, quoi.
Mmh. Ouais, n OK. Et heu et lui, il, heu, lui se fait des des frayeurs, heu, dans dans le cercueil.
Bah, il essaie de survivre quoi, parce que pour le coup, heu, enterré vivant, c'est peut-être une des pires morts, quoi.
Et en en vrai, heu? OK, est-ce qu'il avait été enterré?
Ah ouais, il a été enterré, ouais, bien sûr, ouais.
Oh punaise! Bah, c'est-à-dire que mouais. OK.
Mais je me souviens plus c'est quoi la fin. Je m'en souviens plus c'est quoi la fin. Mais c'était ça m'a ça m'avait quand même marqué pour le coup, heu.
Mouais! <chuckles> Bon, si tu t'en souviens, heu, c'est que ça waouh! Heu, ça doit être, heu, quand même assez, heu, costaud.
<chuckles> Ouais, je me souviens vraiment des des séances où le mec il commençait à perdre, heu, perdre un peu la boule et tu vois, et ça, ça m'a ça m'a terrifié. Il commence à gratter, tu sais, avec ses ongles sous le b sur le bois massif, tu vois, et là tu entends: «Krr».
Oui. Oh!
Jusqu'à ce que tu vois qu'il y ait plus d'ongles, tu vois? C'est, ah, ouais, ouais, c'est <chuckles>
Ah! Ah! Ah! Tu sais, ça me donne ça me donne mal aux dents. Ah!

Ça me donne je je je jure, mmh. Heu, ah
Et ouais, film, heu, mais film d'horreur avec un cercueil, ouais, heu, un mec enterré vivant, heu.
Bah, par exemple. Est-ce que tu connais, la sensation, du coton? Déjà même d'y penser ça me, ah! Ça me donne mal aux dents, mais la sensation du coton dans tes dents?
Du coton dans mes dents?
Mouais.
Non, ça me dit rien.
Ouais, voilà. Moi je la sensation du q on du coton dans mes dents, ça me, ça me donne mal aux dents. C'est la même chose avec les ongles, la les ongles quand, tu quand tu les grattes Quoi?
C'est bizarre. Toi tu mets pas tes cotons, surtout dans tes dents. Tu mets pas le cout Ah le coup du coton dans tes dents!
Le coton, genre, ouais, de du coton quand tu je sais pas, heu, quand tu mets du pas du hem, un habit en coton.
Oula, non j'ai pas la réf!
Ouais, bah, bref. Heu, juste pour te dire que, bah ouais c'est ça. Ça me, ah ça me, mmh, ah! J je te jure, ça le fait même d'y penser, j'ai j'ai j'ai cette vision où, j'ai et j'ai mal aux dents li rien que d'y penser mais, avec tes les ongles là qui grattent, waouh! Oh, oh f
Ça fait mal quoi. <chuckles> C'est pas agréable. <laughs> Pardon excuse-moi. <chuckles> Ouais, je comprends, je comprend, j <chuckles> Et du coup le film s'appelle Buried si jamais tu veux le regarder.
Be
Buried, comme enterré.
Ah ouais, o q o t enterré, OK. Je vois.
Ouais et c'est un film de 2010, hein. Pire, hein.
De ah oui, il est récent quand même, hein.
Ouais et 1 heure 30, c'est bien 1 heure 30, ouais.
Il est très heu Ouais, très récent? B Buried.
Ah c'est Ryan né Reynolds, en plus qui y était, ah, bah, tu vois?
Oh, c'est Ryan Reynold?
Ouais. Mais il est il est jeune du coup on le remarque pas, on le connaît
Oh punaise! Oh punaise. Là, mais, je savais pas ça. Mais il fallait me dire ça, bon sang! J'aurais dit: «Ah génial!» OK, OK. C'est quand il était un petit peu, hem?
Après ça reste toujours le film d'horreur, hein.